Dunque, oggi volevo chiederti che regole base segui per lasciare un posto pulito che sia, non so, casa tua, come magari un ristorante, un parco o ovunque tu ti trovi.
Guarda, io parto subito dicendoti che quando mi alzo al mattino ora sceglierei l'ambiente forse della casa, perché è quello che mi capita attualmente di pulire più spesso, anche se ti dirò, ho lavorato per un po' di tempo al bar, quindi <chuckles> a anche in palestra, quindi alla fine sulla pulizia sono abbastanza
Mh-mh. Okay. Mhmm. Presa <laughs> in questo senso, okay.
presa diciamo, sì. <chuckles> Cioè in realtà tipo in palestra, ehm, facevo la personal trainer faccio tuttora, quindi non è che mi mettevo a pulire con il mocio, però comunque tenere la palestra ordinata, no, vabbè. In casa la prima cosa che faccio quando mi alzo, che mi dà proprio quel sentore di dire: "Togli le cose negative, puzzolenti dalla casa". E alzata io apro la finestra e proprio spalanco tutto, anche d'inverno con meno 300 gradi, cioè questo è poco ma sicuro. <chuckles>
Mh-mh. Beh, certo. Certo. Mh-mh, mh. Bello. Bene. <chuckles> Okay. Cose negative e cose puzzolenti sullo stessa sulla stessa frase è fantastico, vera nel senso come le le hai messe. E esatto, esatto. Infatti volevo chiederti in questo mhmm, in questa tua routine tu, mhmm, ne trovi beneficio magari proprio, nella pulizia? Sai, ci sono tantissime persone che attraverso la pulizia riescono magari a "sfogarsi" tra virgolette o anche trovare un equilibrio all'interno della propria casa che è è il nido, è l il posto dove, uhm, si ci si deve sentire magari al sicuro, al meglio.
<chuckles> Cioè, come se tipo ci fossero le energie negative, no? Certo.

Mhmm, bene, bene. E quindi, t poi ci sono anche altre cose che ti piace fare, magari in casa e se hai una routine, ecco, se hai ec e creato una routine nel corso degli anni e se questa è cambiata.
Dai, in sostanza più o meno sì, perché comunque di base mi comporto allo stesso modo da tanti anni. Ovviamente sono sempre pronta ad accettare consigli nuovi sulla puliz sulla pulizia, specialmente quando ti capita di cambiare magari coinquilini per via di studi o o lavoro e quindi ti devi mettere d'accordo con l'altra persona, nel senso che, ehm, specialmente per quanto riguarda magari la pulizia del bagno, tante persone lo puliscono in modo differente, quindi devi cercare di trovare un equilibrio anche con l'altro, no?
Mh-mh. Mh, giusto. Mh-mh. Eh eh. Certo. Certo, magari con i coin i coinquilini è ancora peggio perché c'è chi lo pulisce in un modo diverso da te e chi non lo pulisce proprio, ecco. Come si potrebbe cercare un equilibrio e magari anche non cercare di, ehm, sovrastare l'altro? Cioè, se i mhmm, tu lo pulisci magari con la candeggina, faccio un esempio, e magari il tuo coinquilino con lo sgrassatore e per te non va bene questa cosa, come fai a capire all'altro che magari il metodo giusto è il tuo? E come invece interagisci con quell'altro coinquilino che non lo vuole proprio pulire?
Allora, diciamo che se il coinquilino si vede che sa pulire bene, ehm, che magari hai avuto occasione di guardarlo, oppure anche da come ne parla si sente che sa se preferisce usare una crema piuttosto che un io a me piace molto usare lo sgrassatore, io sarò sincera. Tipo magari per il bagno ovviamente quello disinfettante cento per cento, per la cucina come per esempio certe cose, anche i fornelli io benissimo si possono lavare con lo sgrassatore. Mhmm, per il bagno ovviamente cerco qualcosa che mi ammazza proprio i batteri al cento per cento, giustamente. Ti dirò, adesso sto provando la tecnica della mia coinquilina perché a lei piace molto questo tipo crema con la candeggina, però non è quella candeggina con l'odore pesante che proprio ti stende. A me dà molto fastidio tra cioè, mi sento male dopo un po' che la respiro
Mh-mh. Okay. Okay, okay. Certo, certo. Mh-mh. <chuckles> Okay, okay. Sì. Mh-mh. Okay. Mh, certo. Mh-mh.
ma ti devo dire che non ha un odore forte. L'ho provata giusto stamattina perché per esempio a me il bagno mi piace passarlo alla veloce ogni giorno.
Mh-mh. Ah bene.